Betul sih, Kak, jadi ya reaksi pertama Kakak itu benar-benar sebel gitu kan, dan juga benar-benar jengah gitu ya, pengen, eee, otak itu kayak mengumpat gitu. Nah, eee, dalam hal tersebut gitu, Kak, eee, ini dampak ke kak Kakaknya itu gi gimana sih? Apakah kakaknya itu dilanda kecemasan yang berlebih atau membuat Kakaknya itu overthinking yang membuat, eee, produktivitas dalam sehari Kakak itu bisa menurun atau gimana, Kak?
Betul. Oke, jadi kalau d yang aku rasakan itu, yang paling sering yaitu overthinking sih. Jadi kayak mikirnya tuh berlebihan, soalnya kan, eee, berita-berita kayak gitu kan, datangnya tuh kayak nggak cuma sekali, 2 kali, tapi sering banget gitu, Kak, apalagi berita yang berhubungan dengan, eee, kehidupan negara gitu, misalnya kan. Yang yang di mana aku tuh pengennya hidup tuh kayak aman-aman aja, semuanya tuh normal gitu, tapi kok ternyata ada aja di negara ini tuh berita-berita aneh gitu, berita-berita yang bikin pusing gitu istilahnya ya, kok ada sih orang-orang yang mau melakukan kejahatan-kejahatan gitu kan, kayak, eee, aku tuh berharap udahlah yang yang kayak gitu tuh nggak usah di-up banget lah, kita kita di-up apa, berita-berita yang disebarin tuh yang berita-berita yang, eee, menyenangkan aja gitu loh. Kayak mungkin, eee, Indonesia habis menang apa namanya, kejuaraan internasional atau apa gitu, yang yang bisa kita membuat, eee, kita lebih bangga dengan negara sendiri gitu, bukan malah lebih bosen, lebih sebel gitu, Kak, aku pengennya sih kayak gitu ya, Kak, ya.
Oke. Mhm. Oh, iya iya. Mhm. Betul. Oke. <chuckles> Iya. Oke, ya betul sih, Kak. Jadi, ya pada intinya berita-berita tersebut bisa dikategorikan sebagai menebar fear ya, Kak, atau pun menebar ketakutan, membuat masyarakatnya itu sendiri kayak dipenuhi oleh ketidakpastian secara ekonomi ya. Apalagi berita-berita tentang geopolitik, terus kayak Amerika, China gitu kan, wah itu bener udah ke mana-mana yang ternyata menimbulkan efek domino. Ya bukan hanya efek dominonya ke si ke mental kita itu jadi banyak pikiran, wah itu betul sih, Kak. Nah, eee, buat Kakaknya nih, eee, apabila, eee, orang itu bilang bahwasanya bermain media sosial itu atau pun scrolling secara terus-menerus itu, ternyata secara nggak langsung bener-bener ngaruh ke kesehatan mental itu sendiri. Nah, buat Kakak nih, praktisnya itu gimana sih, agar kita itu enggak melulu kecanduan sosial media karena scrolling terus. Apakah harus di waktu atau ada kegiatan tertentu atau gimana, Kak?
Betul, benar-benar ketakutan, setuju banget. Betul banget. Wah, itu. Betul. Setuju banget.